เออ แล้วแบบลูกสาวเขาก็สนิทกับเรา อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็มาถามเรา อย่างเงี้ย ว่า "ยังไง เป็นยังไง?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ ฮะ? เหรอ? เออ
อืม คือต้องมาคุยกันไหม? ค่ะ เราก็ต้องไปบอกคนที่เป็นผู้ใหญ่ไหม? ที่เขาแบบสามารถที่จะช่วยน้องตรงนี้ได้ อะไรเงี้ย
เออ นั่นน่ะสิ เราก็เลยแบบไปถาม ใช่ ๆ มันเป็นห่วงไง เราก็เลยถามเพื่อนว่า เพื่อนในกลุ่มเดียวกันอีกคนหนึ่งว่าแบบยังไงดี เพื่อนก็บอกว่า "เรื่องของครอบครัวเขาแกอย่าไปยุ่ง" อะไรอย่าง เงี้ย
อือ มันก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะ ค่ะ อืม ค่ะ เนี่ยเห็นไหม? จริง ๆ เราว่าต่างจิตต่างใจ เพราะว่าจริง ๆ คุณ อย่างคุณก็บอกว่า โอเค มันได้ถ้ามันช่วยคนอื่นได้ อะไรเงี้ยค่ะ แต่เพื่อนคุณน่ะก็กลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่ง คือแต่ละคนมันก็จะมีแบบมาตรฐาน แล้วก็ขอบเขตการแบบ แบบไปยุ่งเรื่องของเขาอะ คนละ คนละแบบ คนละขอบเขตกันน่ะ เออ มันก็ มันแล้วแต่บุคคลแล้วอะ
อืม ค่ะ อะฮะ เออ
อืม คุณมีขอบเขตยังไงอะ? แล้วคุณมีขอบเขตยังไงอะคะว่า อันนี้คือ โอเค แล้วอันนี้คือ อัน เรื่องพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องพูดให้คนอื่นฟัง ของคุณเองอะนะคะ ถ้าสมมุติว่าคุณมีความลับ อะไรเงี้ย แล้วก็คุณจำเป็นต้องไม่ ย ไม่อยากบอกใครอะ เออ แล้วคุณรู้สึกว่า อันไหนที่มันยังโอเคได้อยู่ หรือว่าอันไหนที่แบบว่า อันนี้ไม่ ไม่น่าจะบอกใคร เรื่องความลับในบ้าน ไรเงี้ย?
นั่นน่ะสิ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ ขอบเขต เราเหรอ? อืม ถ้ามันไม่ใช่เรื่อง ขอบเขตของเราคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย ไม่ใช่เรื่องทำร้ายร่างกาย ไม่ใช่เรื่องแบบยาเสพติด หรือเรื่องผิดกฎหมาย อย่างเงี้ย เราก็
อือฮึ คำพูด ค่ะ อือฮึ อืม ผิดกฎหมายนะ ค่ะ
เออ ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย อย่างเงี้ย เราก็ไม่ ไม่ ค่อนข้างที่จะ ไม่ยุ่ง
อือฮึ ค่ะ ก็คือ ก็คือบอกได้ พูดได้
อา นอกจากว่า บอกได้ พูดได้ เรา ถ เขาก็มาบอกเราได้ แต่เราก็จะไม่พูดต่อ อะไรเงี้ย เพราะว่าคติเราก็คือ มันไม่ใช่เรื่องของเรา
อืม ค่ะ

ก็ได้ แต่พอเรา ตอนที่คุณไปคุยกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักกัน ใช่ไหมคะ เราไปคุยอะ เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นใครในครอบครัวคุณไง เนี่ย อันนี้เราว่าได้ เออ แบบ เออ มีคนที่รู้จักเขาเป็นแบบนี้มา เราควรทำอะไรดี กับเขาดี ควรแนะนำเขายังไงดี อันเนี้ยโอเค เราว่าโอเคอยู่
ค่ะ อา ๆ ๆ อา ๆ อา อืม อืม ๆ ๆ ๆ
เออ ใช่ คุณเคยมีไหมที่ต้องเก็บความลับของครอบครัวหรือว่าเพื่อนอย่างนี้ค่ะ? มีไหมคะ?
ก็มีนะ อย่างของ ส่วนใหญ่ของครอบ ของครอบครัวไม่ค่อยมี เพราะว่าบ้านเราค่อนข้าง ค่อนข้าง เป็นคนต่างจังหวัดอะ
อือ อือ ก็คือแบบหมวกพูดได้
เออ มันก็เลยแบบ เออ พูดได้มั้ง สำ หมายถึงว่าใน ในโซนบ้านเราอะพูดได้ ก็คือแบ่งปันกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยเหลือกัน เพราะว่าบ้านเราก็มี ไม่มีเพื่อนเป็นญาติ มีญาติเป็นเพื่อน
อือ ค่ะ อ๋อ คนแบบว่าสร้างบ้านแบบใกล้ ๆ หลังใกล้ ๆ กัน อยู่โซนเดียวกัน โอ้โฮ ก็ดีค่ะ
ใช่ เป็น เออ เป็นญาติกันไปหมด เออ มันก็เลยคุยกันได้หน่อยหนึ่ง อะไรแบบเนี้ย แต่กับเพื่อนเนี่ยเคยมีนะ เคยมีที่แบบว่า เออ ความลับของเพื่อนที่แบบเราดันไปรู้
อืม ดีจัง ค่ะ อืม แล้ว ค่ะ เพื่อมี อา ค่ะ ค่ะ
เราดันไปรู้ แต่แบบว่า เราก็ไปพูดกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนอีกคนหนึ่ง อ หันมา "แก เรื่องครอบครัวเขา แกอย่าไปยุ่ง"
อ้าว หน้าชาเลยนะพวกเรา เออ เออ ก็จริงนะ
อา อะไรแบบ เออ เราก็อึ้งเหมือนกัน บางทีเราก็
ค่ะ
เราก็ บางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไง ในมุมมองของเรา ถ้าเราไป ไป ไปปรึกษา ก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเป็นเรื่องไม่ใหญ่เราก็จะ
อือ
ไม่สนใจ

พ่อแม่เรานี่คือโทรมาบ่นทุกวันค่ะว่าแบบว่า "เนี่ยไม่ไหวเลย อากาศ ไอ้ ไอ้ เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวเลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็
อืม
เนาะ คือทำอะไรมากไม่ได้มันก็ มันก็เป็นแบบ บางทีเราบอกกับใครไม่ได้นะ วา วา พ่อแม่มาบ่นให้เราฟังเนี่ย ว่าแบบ บ เรื่องการเงิน เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือแบบเป็นแบบความลับที่เขาไม่ได้อยากจะบอกใครอะ ว่า ว่าแบบ ส การเงิน ส ฐานการเงินเราเริ่มแบบสั่นคลอนแล้ว ไม่ดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็ เขาไม่อยากให้ใครรู้
ใช่ อืม สั่นคลอน เออ ๆ ๆ เพราะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัว มันไม่ควรจะเอามาเปิดเผย
ใช่ มันก็คงทำให้เขาเสียหน้า หรือว่าไม่ก็แบบ เหมือนแบบไอ้ ท คนข้างบ้าน เขาก็ห่วงคนข้างบ้านเขาจะรู้ อะไรอย่าง เงี้ย เออ ก็เลยแบบ อ เขาก็เลยบอก "เออ อย่าบอกใครนะ ไม่ต้องบอกใคร" เราก็ เราว่ามัน เราอะ ไม่ ไม่ใช่เรื่องเราอยู่แล้วไง ที่จะต้องไปบอกเขา อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เพื่อน ไม่ ไม่เพื่อน หรือไม่ได้เป็นแบบคนสนิท ญาติเราอยู่แล้ว อะไรอย่างนี้อะค่ะ เราก็เลย "เอ๊ย! ไม่บอกหรอก" อืม แต่มันก็นั่นแหละค่ะ เขาก็กลัวนะ ว่าแบบ "เขาจะมองเรายังไงนะ?" เออ ใช่ ๆ คุณล่ะมีไหมคะ ต้องเก็บความลับไหม?
เออ อืม อืม อืม แต่ถ้าเราแบบไปบอกคนไกล ๆ ได้ไหมอะ?
อืม
ไปบอกคนไกล ๆ ได้ไหม ไม่ใช่แบบคนข้างบ้าน หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย การบอกไม่ได้หมายความ ในความรู้สึกเราอะ การบอกไม่ได้หมายความว่าเอาความลับไปเปิดเผย แต่เป็นการแบบ
ค่ะ อืม
ปรึกษาหารือ
อืม มันก็ต้องเอาแล้วแต่ใจของคนที่เป็น คนที่ทำความลับนี้ไว้อะ ว่าเขาอยากให้มันเปิดเผยไหม หรือไม่ให้อยากปึก เปิดเผยเลย ถ้าเขาบอกว่า "ไม่ ไม่ได้" เราก็เคารพการตัดสินใจของเขาว่า เขาไม่อยากให้มัน ให้มันได้ยินออกมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราว่ามันต้องไปในทางนี้มากกว่า ถามเขาก่อนน่ะว่ามันแบบโอเคไหม ถ้าเราจะไปปรึกษาคนอื่น อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ
อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ ๆ แต่ถ้าถามเขา เขา ถามเขาเขาก็บอกไม่อยู่แล้ว แต่ถ้าเรา
ค่ะ
เราไปปรึกษาคนอื่น แต่เรา แต่เรา เราไม่ได้บอกเขา ปรึกษาคนที่แบบไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันน่ะ แบบไกล ๆ ไปเลย ไม่ได้แบบว่าจะแบบ เชื่อมต่อมาถึงกัน
อือฮึ อืม หรืออาจจะไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นใคร อะไรอย่างงี้ แบบคน คนที่เราจะปรึกษาเรื่องนี้เป็นใคร เออ ๆ ก็อาจจะได้ ถ้าเขาไม่รู้จักกันเลยนะคะ เออ เขาไม่รู้เป็นพ่อแม่เรา หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เออ
เออ ๆ อาจจะแบบอย่างนั้น อืม ๆ เออ เพราะบางทีอะ เหมือนเวลาที่เขาเอาความลับ หรือว่าแบบเรื่องที่ไม่สบายใจในบ้านเนี่ย มาเล่าให้เราฟังอะ
มัน